Menina, que saudade que eu estava de você! Olha, quanto tempo que a gente não se via! E aí, assim, né, eh, eu acabei de vim de um restaurante que eu amei, porque é um restaurante brasileiro, menina e me e ele me traz memórias da infância, assim, sabe, muito p especialmente porque eu não moro mais no Brasil, então, eu não como mais as comidas brasileiras. Não tenho tanta facilidade, né. Aí, eh, eu comi arroz carreteiro, você acredita? Que eu achei arroz carreteiro! Eu não sei se você conhece esse prato lá do Brasil porque ele é lá do do Centro-Oeste, né, da cidad da minha do meu estado. Ah, você conhece? Mas aí, eu queria saber de você, menina. Qual comida que te faz se sentir feliz? Porque essa ai, que delícia. Me trouxe várias memórias gostosas.
N olha, eu também. <chuckles> Aham. Uhum. Hum Uhum. Sim. Aham. Ah, olha só! <laughs> É, eu conheço, uhum. Aham. Ai eu eu acho é, eu acho que comida tem esse poder, assim, de levar a gente pra lo lugares, né, ou p pra lembranças, assim, então, essa coisa é engraçada, né. Quando a gente mora fora do país, aí a gente fica com saudade de algumas comidas, né. Então quando Não dá valor. Ma é. <chuckles> Mas é só não conseguir mais comer ou não sentir aquele sabor, que a gente já fica com vontade. E aí quando quando a gente consegue, eh, sentir aquele saborzinho, assim, que traz memórias, assim, é é é bom, né. Agora, eu tenho várias, assim. Eh, é. Mas, eu eu sou p mas, por exemplo, o básico, assim, de um arroz e feijão bem feito, sabe, que é a nossa comidinha básica, assim, me faz feliz. Sabe quando sai na hora, assim, feitinho na hora? Ai, é maravilhoso. <laughs> Então então aí, esse tem o saborzinho, assim, de casa nosso, né, assim, bem brasileiro mesmo, né, Eh, e tem mas tem outras, assim. Aham. Pode pode falar.
É, é. Uhum. Uhum. É. É, verdade. Quando a gente tá lá, a gente não dá valor, né. Mas quando a gente tá fora Pronto. É. É verdade. Uhum. Uhum. É. É. Aham. Aham. Aham. Nossa, que se sei. Muito bom, é. Hum, nem me fale. É muito bom mesmo. E É, é. É verdade. Olha pra você ver, né. É. Eu gosto esse, você fala de arroz feitinho na hora, com feijão feitinho na hora, eu amo. Só que aqui, na minha casa, o meu marido, ele é americano, né. E ele não come feijão. Ele não gosta de feijão. Ponto final. Não importa o tipo de feijão que é porque ele tá acostumado de comer eu falei pra ele: "Mas é porque você tá acostumado a comer feijão em, eh, esse feijão em lata de vocês, que é ruim mesmo. Mas, deixa eu fazer um feijão gostosinho que você vai gostar." E eu fiz. Só que eu não sei você, mas feijão não é uma coisa que eu consigo fazer pouquinho.
Uhum. Uhum. Ai, é mesmo? Ai, em lata. É, uhum.